Son zamanlarda iyice artık, böyle, hani, teknoloji zaten her gün hayatımızda gittikçe artıyor, eee, ve artmaya da devam ediyor aslında. Eee, yani, çok dikkatimi dağıtan, eee, işte, uygulama, işte, telefonla vs. bir şeyler, etraftan gelen şeyler, eee, acayip derecede dikkatim dağılmaya başladı aslında. Olabildiğince de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani, hani, oluruna bırakmıyorum olayı ama, eee, bir şeye odaklanmakta, işte, emm, tamamen ona kendimi vermekte çok zorlandığım zamanlar oluyor. Kendi adıma bazı şeyler yaptım aslında ama, böyle, biraz bu konuyla ilgili, eee, hani, seni yakalamışken sohbet etmek istiyorum açıkçası. Senin de vardır illaki böyle düşüncelerin veya, işte, eee, tavsiyelerin olabilir. E, nerelerden başlamak lazım? Imm, nasıl ilerlemek lazım sence?
Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii ki. Hı hı. Eee, özellikle bence olayların kökenine inmek biraz daha iyi ve faydalı sonuçlar verebilir. Eee, teknolojinin dikkat dağıtması dediğinde tam olarak ne yaparken seni geri koyduğunu düşünüyorsun ya da odağını bozduğunu düşünüyorsun?
Yani, eee, atıyorum ya, işte, partnerimle görüşüyorum, bir şey konuşuyorum. Eee, hatta telefondan ona bir şey paylaşacağım diyelim. Tık, araya bir şey giriyor. I bir bildirim oluyor, bir bir mesaj olabiliyor, bir şey oluyor. Hemen o ı konuşma sulanıyor, yani, öyle söyleyeyim. Dikkat dağılıyor. Aynı şeyi k ben bu arada karşı tarafta daha fazla, işte, partnerimde, işte, i arkadaşlarımda vs.lerde artık, böyle, eee, ara sıra gördüğüm hatta arkadaşlarımla vs. bir yerde buluştuğumuzda, hani, şu telefonları bir, eee, sessize alalım lütfen, cepten çıkarmayalım moduna Eee, çünkü insanlarda artık, böyle, telefona dokunma, eee, fetişi mi desem, hastalığı mı desem, ya, hani, 45 dakika, 1 saat sonra, böyle, illa bir telefonum sessizde bile olsa, eee, "Ya, acaba bir şey gelmiş midir? Eee, bir girip bakayım." Eee, kafası olmaya başladı. Eee, ya, bu hem karşı tarafı rahatsız ediyor, ben kendim dokunma hissi, eee, ne giriyorsam beni de rahatsız ediyor aslında. B engellenemeyen bir, eee, istek, yani, bu. Bu da, eee, bilmiyorum ikili ilişkileri çok, eee, zarar vermekle beraber insanın kendisine de ve, hani, dikkatini toplamasına da gün içerisindeki işlerine odaklanmasına da, eee, orada da zorluklar yaşatıyor bence.
Hı hı. Anladım. Hı hı. Çok güzel. Değil mi? Evet. Hı hı. Mutlaka, eee, etkisi vardır çünkü aynı şekilde sürekli olarak telefona dokunma isteği, eee, sabah uyandığında ve özellikle gece yatağa yatmadan, pardon, gece yatağa yattığın noktada da, eee, karşına çıkıyorsa, eee, uyku düzenini, o sirkadiyen ri eee, ritmini de aynı şekilde, limbik sisteme kadar etkisi olabilecek, eee, maalesef ki teknolojiler hâline geldi. Mavi ekranın, eee, çok kısıtlı sürelerde kullanılması daha, eee, maalesef ki sağlıklı durumda kaldı şu an. Eee, hep iii, herkes de tabii ki bu teknolojinin birer, eee, alışkanlığı olarak sürekli avi eline alıp kontrol etme durumunda hissediyor kendini. Bu da çok normal, eee, ama özellikle muhabbetten, eee, seni uzaklaştırdığını düşünüyorsan bununla ilgili olarak bildirimleri kapatma, yani, özellikle, eee, pek çok akıllı telefonda modlar var. Uyku modu, rahatsız etme mo etme modu gibi. Bu modları kullanmayı denedin mi? Bu modlar senin için uygun mu?
Evet, aynen. Maalesef. Evet. Yani, ııı, ımm, eskiye nazaran bayağı kullanıyorum. Eskiden hiç kullanmıyordum bunları. Yani, telefonum hiçbir zaman uyku moduna geçmezdi akşamları. Hani, son, eee, ana kadar, böyle, eee, telefonuma bakardım veya bildirim gelirdi, öyle söyleyeyim. Neyse ki onları şimdi yapmaya başladım. İşte, 9 akşam, ııı, 9'dan sonra, işte, uyku moduna geçiyor. Eee, bildirim gelmiyor, arama gelmiyor vs. ama ben yine, işte, bakmak istersem bakıyorum, işte. Zaten, eee, mevzu da burada aslında. Hani, eee, bazı, eee, hatta birçok uygulamanın, eee, bildirimini kapattım. Hatta ve hatta şöyle, eee, ekstra bazı şeyler söyleyeyim. Bazı sosyal medya uygulamaları komple kapattım, yani. Hani, eee, ara verdim onlara. E, buna rağmen bilmiyorum, ben şeye üzülüyorum, yani, etrafımdaki insanlara, özellikle, hani, böyle, daha teknoloji ve, işte, telefonla haşır neşir olanlara, sürekli ellerinde telefon. Bilmiyorum, ekran saati artık, 18 saat mi, 16 saat falan herhâlde insanların. Böyle, haftalık bana istatistik geldiğinde pazartesi sabahı çok da dikkat ediyorum ona. İşte, bazen böyle 8 olduğunda falan moralim bozuluyor, işte, eee, ııı, günlük ekran saatimi ama böyle 4'lere, 5'lere düştüğünde o, yani, "Tamam." diyorum. Hani, "4-5 saatim, hani, çöpe gitmiş." Eee, ya, olabildiğince aslında bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama yine de hem kendim hem etrafım, işte, partnerim vs. daha neler yapılabilir, eee, merak da etmiyor değilim aslında.
Hı hı. Tamam. Hı hı. Tamam. Hı hı. Evet. Hı hı. Ve böyle durumlarda özellikle ki, iii, sen bu konuda çok bilinçlisin, yapılabilecek pek çok önlemi almışsın, muhakkak başka önlemler de vardır ama bu tarz durumlarda bazen, eee, biraz işler pembe fili düşünmeye girebilir. Yani, eee, sürekli ben sana, eee, "Pembe fili düşünme. Pembe fili düşünme. Pembe fili düşünme." dersem sen gözünün önünde bir pembe fili görmeye başlayacaksın ve onu düşünmeye başlayacaksındır. Eee, bu biraz işin çağrıştırma kısmına giriyor ve, eee, sen şu an bu teknolojiden bu şekilde kaçmaya çalıştıkça, belki, daha çok içine çekiliyor olabilirsin. Eee, örnek veriyorum, eee, 4 saatim çöpe gitti gibi bir bakış açısıyla olayları ele almak yerine, yaptığın eylemden daha sonrasında, böyle, eee, kötü duygular, negatif duygular almak yerine belki de o 4 saati yine de geçirmek istiyorsan tabii ki geçir ama, ııı, daha faydalı şekillerde geçirmeye çalışabilirsin. Örnek veriyorum, sosyal medyada, eee, takılmak istersen, eee, belki de, faydalı içeriklere, yemek tarifi bile olabilir bu, sana bir şey katabilir. Eee, aynı şekilde bir belgesel olabilir ya da, eee, tarihle ilgili bir şey olabilir. Senin ilgini hangi konu çekiyorsa. En azından öyle şeylere yönelerek, eee, bir şey ortaya çıkartabilir misin? Bu senin için uygun olur mu?
Hı hı. Hadi ya. Hı hı. Hı hı. Evet. Yani, bilmiyorum ya, o kadar sıkıldım ki aslında bu, ııı, hani film izlerken bile evde, akşam, işte, veya bir dizi izlerken bile, eee, o tel k telefona bakılıyor, yani, eee, film tam böyle konsantre izlenmiyor veya dizinin 1 bölümü, atıyorum. İlla telefona, hani, bende bir ara bir alışkanlık olmuştu zaten. Hani, bir dizi izleniyor. Tamamen öv konsantrasyonumu diziye vermiyorum, yani. Telefonda bir yandan ya mesaja cevap verme ya bir bir haber okuma vs. Diziyi de kaçırmayacak şekilde hani be beynimi 2'e 3'e bölerek, eee, ama bilmiyorum, yani, onda da tam bir haz alamıyorum aslında. Eee, alamadığımı hissettim. Eee, belki, senin dediğin gibi, hani, çok ilgimi çekecek bazı şeylere odaklanıp, eee, telefonu elime aldığımda en azından onlarla haşır neşir olabilirim e diye, e düşünüyorum senin bu tavsiyen üzerine. Hani, onları belki belirlersem, ne bileyim, bir zaten, hani, zaten en çok sporla alakalı bakıyorum, mesela, bir haberse. O benim ilgi alanım. Eee, ondan da keyif alıyorum, böyle. İstatistikleri okumayı seviyorum. Eee, sayılarla haşır neşirim. Aslında farkında olmadan, belki de, bu dediğini de yapıyor olabilirim, yani, ki yapıyorum bence. Ama hâlâ ve hâlâ olabildiğince bu ekran süremi, yani, elimde olsa işte günde yarım saate falan düşürsem keşke diye düşünmüyor da değilim aslında.
Hı hı. Tamam. Hı hı. Evet. Tamam. Güzel. Eee, şu anki çağda bu, bazen çok mümkün olmayabilir. Eee, genelde özellikle hatta, eee, sınav senesinde öğrenciler, mesela, bununla baş edemedikleri için tuşlu telefon gibi yöntemlere geçiyor. Eee, bu tarz tabii ki şeyler de, eee, düşünülebilir ama çok s sürdürülebilir sonuçlar olmayacaktır bunlar. Eee, çünkü akıllı telefonlara çok fazla ihtiyacımız oluyor. Artık ödeme sistemleri bile, eee, içinde olabiliyor telefonlarımızın. Eee, özellikle de, eee, az önce bahsettiğin film, eee, izleme, evde dizi izlemede dikkatinin bu kadar dağılmasıyla ilgili eğer arkadaşlarınla izliyorsan bu dizi ve filmi, eee, şöyle bir şey yapılabilir: Eee, ekran olmayan, eee, gece gibi bir plan yapılıp arkadaşların, eee, diyelim ki senin evinde buluşacaksın, ar arkadaşların hepsi geldikçe bir kutuya telefonları toplayarak, eee, gerekirse sesler açık olur, sadece aramaya izni olur telefonların ve acil bir durumda birisi size ulaşmak isterse, evet, telefon çalar ama onun dışında hiçbir şekilde olmaz. Belki biraz daha işi, eee, parıltılı bir hâle getirmek için analog ka eee, kameralar konulabilir ve o günün bir anısı, eee, çekilebilir gibi. Biraz daha farklı aktivitelerle bunu belki, eee, yavaş yavaş kentin kendinize empoze etmeye başlayabilirsiniz. Ne düşünüyorsun bu konuda?
Ya. Anlıyorum. Evet, hı hı. Evet. Yani, çok mantıklı aslında. Eee, zaman zaman böyle aktivitelere ben katılıyorum. Yani, böyle, eee, telefonun olmadığı yemeklere, telefonla konuşmanın yasak olduğu, işte, telefonların cepte olduğu. Gerçekten o sohbetler, yani, eee, yaptığın aktivite neyse, işte, yemek organizasyonuysa o 3-4 saat keyifli geçiyor, yani. İnsanlar birbirleriyle ilgileniyorlar. Yani, bu aslında, eee, en büyük hastalık, eee, teknoloji, belki, evet, iyi kullanımda çok büyük faydaları var. Hayatı çok kolaylaştırıyor ama, eee, bağımlılık hâline de geldi bu akıllı telefonlar ne yazık ki aslında bence. Eee, dolayısıyla ister istemez bize zarar verdiğini düşünüyorum. Yani, teknoloji olmadan yaşam devam etmiyor muydu? İşte, hayat sü süre gelmiyor muydu? Çok da gayet güzel keyifliydi bence, yani. Hani, eee, dediğin çok mantıklı. Bunları biraz daha, böyle, eee, ev içerisinde, hani, eee, uygulanabilir. Eee, işte, akşam yemek saatlerinde zaten ben çok hassasımdır. Hani, telefon telefon masada olmasın. Yemeğimizi yiyelim, sohbetimizi yiyelim. Bunu biraz daha senin dediğin gibi çerçeveyi, alanını, eee, büyütmek mantıklı olabilir aslında. Çok haklısın.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Yani, bunlar bazen, eee, çocuklar için, eee, aktiviteler gibi gözükebilir ama yine de, eee, yetişkinler için de çok eğlenceli aktiviteler ve özel geceler hâline gelebilir. Eee, o gün, eee, ekran yok gecesi diyelim ki, eee, partnerinle baş başa yemek yediğin bir gün, eee, bununla ilgili de, eee, örnek veriyorum, ilk telefonuna bakan kişi, ilk telefonuna e e dokunan, elleyen kişi Aynen öyle, bir cezaya dönüşebilir ve yemekleri o ödeyebilir ya da bir sonraki yemeğe o kişi çıkartacak olabilir. Böyle, bir, biraz daha işi, eee, komikleştirerek, eee, biraz daha parıltılı hâle getirerek, belki de, çok daha kolaylaşabilir süreç.
Evet. Ceza. Evet, yani, emm, olabildiğince zaten, hani, o uygulamaları vs.leri, ıvırı zıvırı kapatıp hatta yatak odalarına falan da, hani, bu telefonu sokmamak lazım, işte. Şarj bile etmemek lazım aslında. Eee, olabildiğince uzak. Belki de, işte, belli bir saatten sonra telefonlardan tamamen uyku modlarına geçip uzak ııı, laştırıp, eee, kaliteli vakit geçireceğimiz zaman da senin dediğin gibi, böyle, yemek organizasyonları olabilir, eee, beraber bir film izleme, eee, dizi izleme organizasyonu olabilir. Tamamen o telefondan uzak durmak, belki de, hani, bu dikkat dağınıklığını, yaptığımız iş ne ise ona daha çok odaklanmamızı, eee, sağlayacaktır diye düşünüyorum. Eee, güzel, benim için iy güzel tavsiyeler oldu. Çok teşekkür ederim. Eee, keyifli bir sohbetti. Görüşmek üzere.
Hı hı. Evet. Hı hı. Çok güzel. Evet. Ben, teşekkür ederim. Görüşürüz.
Hoşça kal.